Iya. Mungkin alokasi persentase pembagian nilainya tuh, ya mungkin harus diperbaiki gitu kan. Seperti yang kamu bilang tadi tuh kan ke kita kan sistemnya terlalu lebih banyak dibebankan ke ujian se akhir semester gitu kan. Nah, sementara kayak ulang-ulangan harian tuh kayak, ya nilainya ada, tapi mungkin kayak kecil banget gitu. Iya, iya kayak kita tuh, o oke b boleh lah kita mungkin m eee, dari 4 kali ulangan harian kita kerjakan itu kita gagal semua. Tapi, tiba-tiba kita pas, eee, di UAS-nya itu, wah kita dapat 90 dari 100 gitu ibaratnya gitu kan. Nah, a tiba-tiba kita nilai kita jadi gede akhirnya dong. Nah, ini kan agak enggak fair gitu untuk orang yang mungkin udah belajar juga buat ulangan harian gitu kan. Anggaplah dia dapet, eee, 100 gitu kan dari 4 ulangan harian, tiba-tiba dia dapet cuman 50 gitu dari di UAS-nya. Ujung-ujungnya dia dapet berapa? Dapet 60 mungkin atau 70 di rapot gitu kan. Ban ini kan jelek gitu, heeh. Jadi, harusnya, eee, seluruh usaha kita di sepanjang semester itu harusnya enggak cuma dinilai lewat dari ujian akhir semester yang cuma mungkin berapa hari itu.
Iya. Mhm. Kayak jadi pelengkap doang gitu seolah-olah kan. Heeh-heeh. Mhm. Iya, bener. Oke, bener-bener sih. Jadi, bisa apa ya, lebih adil lah ya dibandingkan di akhir, mhm, bener. Karena kan di akhir juga kan kadang materi-materi yang disampaikan beberapa bulan lalu tiba-tiba harus dibuka-buka lagi kan, siapa tahu u udah udah lupa juga gitu kan. <chuckles> Oke, nah tadi kan, eee, sempat gagal juga kan udah ada temen juga nih. Nah, kamu kan udah berhasil nih, berhasil untuk tidak mengulang lagi kesalahan yang sama khususnya dalam apa ya, dalam ujian matematika kan. Nah, teman seperjuanganmu yang dulu, eee, mengalami hal yang sama sempet, eee, ngulang bareng nih, apakah mereka berhasil sampai ke titik di mana mereka tuh enggak sampai ngulangi lagi, eee, kesalahannya itu gitu bareng kamu?
Mhm. Pembagiannya, iya, heeh. Iya. Heeh, heeh. Mhm. Iya. Iya. Mhm.

Waduh! <laughs> Orang tua pasti gimana ini? Terut terutama ibu kan waktu itu, buda tuh oh, kayak marah-mar berapi-api itu. "Kok kok kamu bisa bodoh banget nih kok" <chuckles> "bisa nguwol ampe ngulang?" gitu. Yato ya namanya orang tua kan ceplas-ceplos gitu kan. Orang tua jam jaman dulu gitu kan. Pasti ceplos-ceplos. "Kok bi kok bisa kamu, kamu gagal, kok bodoh banget?" gitu kan. Mereka kan pasti ya istilahnya kayak menghakimi dulu gitu kan. Nanti di akhir mungkin me mereka baru ngasih nasi nasihat. Tapi di awal-awal tuh udah pasti kayak ya, <chuckles> marah-marah dulu kan. Iya gitu, eee, kok rek nek iya pasti, "Kok bisa pak kok bisa kamu gagal bla bla bla, nggak belajar ya! B bodoh banget." Gitu. Nah, ah itu sih yang agak trauma juga ya. <chuckles> Aku terus aku bilang, "Oh jangan sampe kau gagal lagi ya," abis aku kalau gagal lagi. <laughs>
Dewasa tuh. <laughs> Heeh heeh. Mhm. Mhm mhm. Makian dulu, oh jadi, ngeluarin dulu uneg-uneg kan? <chuckles> Eee. Iya berarti ada ada ada ada fear juga kan, ada takut juga nih dari orang tua ya kalo misalkan di pulangnya, nanti dimarahin lagi gitu kan. <chuckles> Oke menarik! Nah dari sini, eee, pelajaran yang bisa, apa ya, secara kehidupan gitu kan, yang pernah kamu ambil nih, kesalahan yang agar tidak diulang lagi apa nih contohnya?
Iya, mhm. Iya. Mhm. Mhm. Jangan malu bertanya sih, itu aja. Orang yang berani vokal, orang yang berani ngambil resiko, nggak malu-malu, itulah kayaknya yang jadi pemenang sih. Itu yang aku lihat sepanjang ini. Orang yang malu-malu tuh sebenarnya kebanyakan nggak jadi apa-apa, gitu. Ya ada sih yang sukses, tapi kebanyakan kayak orang-orang sukses itu kayak orang-orang yang berani ngambil resiko kan, orang yang berani tampil gitu. Heeh kebanyakan kan?
Oh, gitu. Mmm. Got it. Heeh. Oke, bener ya. Bener bener bener. Berani tampil, eee, berani ambil resiko dan, iya beranilah, intinya tuh jangan jangan m
Iya, kalau p beranilah intinya. Ini orang-orang yang jadi orang besar kebanyakan kan? Nggak ada proklamator kayak atau, ya presiden ya malu-malu tuk untuk orasi kan nggak ada itu ceritanya. Heeh jadi, itu aja sih.
iya bener. Heeh bener, bener sih. Oke, menarik sih. Aku dapet pelajaran banget sih ngobrol-ngobrol sama kamu sekarang, oke besok kalau free kita ini lagi ya kita ngobrol-ngobrol lagi ya? Oke thank you!
Mhm mhm. Boleh, boleh boleh. Sip. Sip sama-sama!